Halo selamat malam. <laughs> Iya, baik, Mas. Oh iya, saya baik, Mas nya?
Halo, halo selamat malam. Gimana kabarnya, Kakak? Mhm. Iya. Alhamdulillah. Saya juga baik, Mbak.
Oh, wah cek dong kalo gitu. <chuckles> Heeh jadi apa nih, Mas? Heeh.
Mhm mhm. Ah ini malem-malem nih kayaknya enaknya apa ya, bahas mungkin karena agak-agak laper nih, mungkin makan yak.
Bahas apa tuh? Wah. Lengkap banget tuh, heeh.
Ha, aku mu tuh. Mau nanya nih, eee, tentang hidangan dah, hidangan apa yang kamu apa ya, mungkin, eee, pesen saat makan di luar gitu, yang paling sering gitu?
Hmm. Jadi bukan bukan bukan pesan bukan pesan dari luar, tapi pas lagi jalan-jalan terus pesan apa, gitu ya?
Iya gitu juga boleh.
Kan emang gitu. <laughs> Enggak, tadi dikirain, eee, sempet dikirain pesen, pesen ini, pesan dari lewat kurir, ternyata pesan makan ya, iya. Berarti kalo misalnya saya lagi jalan-jalan, yang pasti harus dibeli itu, eh, sebentar, jalan-jalannya misalnya jalan-jalan ke mal ya? Hmm, iya kalau jalan-jalan ke mal biasanya yang pasti satu itu, eee, snack sih, Mas. <laughs> Heeh.
Oh iya iya iya. Mhm. Iya iya boleh. Oh, iya sih.